उम, जी, मेरे ख्याल से इसे हम क्रिएटर ब्लॉक ही कह पाएँगे। अ, मुझे एक ऐसी चीज़ एक आदत सी पड़ गई थी कि हर 1-2 हफ़्ते में मैं मुझे नई हॉबी मैं उठाती थी। तो कभी मैं एम्ब्रॉयडरी कर लूँ, कभी मैं कुछ लिख लूँ, कभी मैं कुछ गाना गा दूँ या बना दूँ, कभी मैं कुछ ड्राइंग कर दूँ। तो अ, मैं 2 हफ्ता कंटीन्यूअस कुछ पेंटिंग करुँगी और फिर मैं अगले हफ़्ते कुछ और उठाऊँगी। ऐसा मेरे साथ लगातार 2-3 महीने तक होता रहा। 7-8 नई-नई चीज़ें मैंने 2-3 महीने में ट्राई कर ली और उस चीज़ का असर ये हुआ कि उसके बाद मैं हर चीज़ को 2-3 हफ़्ते से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी।
हुँ, हुँ। जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी, जी। अच्छा। हुँ, हुँ। जी। कर ही नहीं पा रही थीं। जी, जी, जी।
क्योंकि साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग को तो वो आदत हो गई है कि अब बस, बोर होने का टाइम आ गया है क्योंकि तुम्हें कुछ नया उठाना है। <chuckles> तो एक पॉइंट ऐसा होने लगता है कि आप उस चीज़ में अच्छे होते जाते हो ज़रूर पर 2-3 हफ़्ते बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं इस चीज़ में कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ। क्योंकि मेरा तो स ये तो समय है। मेरे दिमाग में प्रोग्रामिंग की रखी है कि मेरा ये समय है कुछ नया उठाने का। तो अ, ये कि मेरे ख्याल से बिल्कुल अच्छी बात नहीं है अभी तो मैंने उस चीज़ पे थोड़ा काबू पाना सीख लिया है, मैं थोड़ी अलग-अलग हॉबीज़ एक साथ थोड़ा मैनेज करती हूँ या फिर एक हॉबी का सहारा लेके दूसरी हॉबी को मैं अच्छा करती हूँ।
हुँ। बहुत हो गया। <laughs> जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, हुँ। कुछ नया चाहिए। जी, जी, जी। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि चलिए आपने कहीं न कहीं संतुलन बनाना जो है वो इनमें सीख लिया है। अ, लेकिन मुझे बताइए कि अ, जैसे कि आपने कहा कि अ, जो काम है देखिए उसका, हर प्रोजेक्ट या काम का एक डेडलाइन भी होता है और कई बार जब, जो डेडलाइन है वो नज़दीक आती है तो दबाव भी महसूस होता है। तो क्या बताइए कि ये जो दबाव होता है, क्या ये भी क्रिएटिव ब्लॉक अ, ला सकता है?
बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बढ़ि जी। जी, बिल्कुल। अ, मेरे ख्याल से जैसे मैंने बताया कि क्रिएटिविटी को कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। उसका उसकी कोई बुनियाद नहीं होनी चाहिए, तो डेडलाइन एक तरीके से एक बुनियाद ही है। अ, जब अगर मुझे डेडलाइन मिल रखी है तो मेरे दिमाग पे एक प्रेशर है और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया जी, पहले भी डिस्कस किया कि प्रेशर की वजह से, आपका दिमाग तो चलना बंद हो ही जाता है। आपको क्रिएटर ब्लॉक आपका और भारी होने लगता है। तो अ, एक चीज़ होती है कि अगर मुझे इतना ही समय मिला है, तो उसमें मैं सोच-सोच कर भी नया कितना सोचूँगी? और इस चीज़ से डील करने का भी एक काफ़ी अच्छा तरीका है कि आप समय के बारे में कॉन्शियस रहें, पर उस समय को आप आपका नज़रिया थोड़ा बदले, उस समय को आप बाउंड्री और लिमिट की तरह ना देखे। बस कॉन्शियस रहे कि इस समय तक मुझे ये चीज़ निपटानी पड़ेगी। पर मेरे पास समय है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय है।
हुँ, हुँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल हुँ, सही बात है। बाउंड्री है एक। जी। सही बात। हुँ। सही बात है, बिल्कुल। जी, जी। हुँ। औ जी। करनी बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत। अच्छा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है और बड़े ही अच्छे से आपने मेरे सभी सवालों का जवाब दिया और बहुत अच्छा लगा आपसे, इस विषय पर आपके पर्सनल ओपिनियन्स जानने का कि कैसे क्रिएटिव ब्लॉक जो है वो दूर करना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी सारी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए।
जी, इस समय मैं बिल्कुल। हुँ, जी।